Oui, de ah oui, je suis tout à fait d'accord, heu, pour moi la de toute façon, là, ça a toujours été l'argent, même si c'est vrai que quand même ces personnes là, elles bénéficient d'aides, mais c'est vrai que je pense que c'est pas normalem c'est pas assez suffisant pour avoir quelque chose de très confortable. Hem, mais c'est
Ouais. Mmh mh. Oui. Ouais, ouais, ouais. Après je sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que tu penses que toutes les personnes heu heu porteuses d'un handicap sont suffisamment heu informées des tu vois de ces possibilités d'avoir accès à la technologie?
Bah écoute, heu, je je p je p je pense pas hein, on peut on pourra jamais être dans un monde parfait. Heu cent cent pour cent des gens, non, c'est c'est c'est c'est pas c'est pas possible. Je pense qu'il y a comme une fois qu'en fait tu es heu je pense qu'en fait c'est un peu hem, une sorte de mini paradoxe, c'est-à-dire que bah au départ vu que tu connais pas du tout la chose, <blows air> ça ça vient même pas dans tu sais dans ton algorithme, dans le truc que tu vois, mais le jour où ça t'arrive, tu as une déficience où tu perds un peu heu, l'ouïe ou la vue ou le goût ou qu'importe, bah tu commences à te renseigner sur les choses et là d'un coup, ça devient un peu plus, heu, accessible, tu te rends compte qu'il y peut-être des communautés derrière, que ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que ouais.
Mmh mh. Non. Ouais. Ouais. Exactement ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. Ouais en fait c'est c'est un défaut bah o ouais si on doit résumer un peu, hein, c'est un défaut d'information, il y a aussi un problème financier. Heu c'est vrai que c'est quand même pas, heu, enfin on le voit bien dans la rue hein, toutes les personnes ne sont pas, hem, aidées d'un point de vue technologique.
Mmh mh. Ah oui, non bien évidemment, il y a des personnes bah on les voit, ceux qu'ils ont par exemple, y a des ge personnes qui ont des chiens, heu, d'aveugles. Tu sais déjà apparemment de ce que j'avais compris, c'était quelque chose quand même, heu, qui nécessitait beaucoup de temps. Il y avait une heu une liste d'attente, il fallait attendre et tout et d'autres personnes, elles ont juste un bâton, heu, et du coup, bah, c'est pas du tout pareil en fait. Quelqu'un qui a le chien, bah c'est apparemment ils sont très ultra bien formés, heu mmh.
Ouais. Oui, ouais. Oui. Ouais, ouais. Ouais. Bah ouais. Oui oui, c'est très précis ouais. Ouais.
Donc voilà, heu
Mais en fait, c'est peut-être aussi parce que nos espaces publics, heu, sont pas forcément, heu, bien pensés pour toutes ces personnes. Je sais pas ce que tu en penses, mais, là aussi on a du travail à faire hein.
Oui, oui, oui, c'est vrai. Ah oui heu, même bah à tous les niveaux en fait, que ce soit d'abord chez soi, dans les appartements, heu à l'entrée, à la sortie, après bah les transports en commun, heu, bah en fait, jusqu'à arriver au travail, même au travail même. Mmh. Et surtout qu'aujourd'hui hem, bah maintenant l il y a des l les lois obligent en fait justement heu, soit les les s les s les sociétés à avoir heu, à recruter au moins un p un certain pourcentage de leurs employés qui a des mobilités réduites, de faciliter les accès. Heu ouais.
Ouais. Ouais, oui, ouais. Ouais, mmh. Ouais. L'accès à ton travail ouais, c'est ce que j'allais dire, <gasps> ouais. Oui. Ouais. Ouais, c'est ça et aménager les locaux, c'est c'est une loi hein. Ouais.
Mmh mh. Et ouais et d'a et comment toi tu penses justement que la technologie, elle peut aider à rendre, heu, on va dire, bah c'est ce que tu m'as demandé par rapport aux espaces publics un peu plus accessibles?
Mmh mh.

Ah bah, c'est c'est fou ça. Parce que c'est vrai que, on en croise de temps de zen temps de temps en temps, pardon, dans la rue, heu, mais on fait pas gaffe, c'est vrai. Heu, mais heu, ça c'est vrai qu'aujourd'hui, heu, je pense que ça ça quand même ça change, heu, ça change la vie de la personne, en fait.
Ouais. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ah bah, j'imagine ouais, ouais, ouais, et puis même pour ceux qui ont perdu un membre par exemple des mains ou heu, ou la des jambes, tu as vu? Maintenant il y a des prothèses, heu heu, connectées, hein. Qui sont vraiment issues de la technologie, heu, la ben, la plus moderne, qui leur permettent d'avoir une vie quasiment normale.
Mmh mh. Oui. Oui, c'est vrai que j'ai vu, hem, cette histoire de prothèse, bon, heu, elle coûte très cher déjà, ça c'est des choses, et qu'elles sont en fait tellement légères parce qu'elles sont faites en carbone. Et heu, du coup, bah ça, en fait, ça remplace quasiment, bah l'organe, heu heu, nécessaire quoi. Pour, heu, pouvoir bouger ou marcher ou tenir quelque chose. Mmh. Ouais.
Oui, ouais. Mmh. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Moi, dans mon entourage, j'ai quelqu'un qui a perdu, heu, une main et il a une prothèse, heu, comme ça, on dirait, heu, enfin, c'est un peu un truc bionique en fait parce que, heu, ça il la commande, heu, avec, heu, avec sa pensée. Incroyable.
D'accord. Mmh. Ah oui! D'accord. Ah, d'accord, ça veut dire que, juste en pensant, ça veut dire qu'il a quoi? Une sorte de puce, heu, dans le cerveau?
Je je pense qu'il a une puce, hein, qui est intégrée, heu heu, ouais, une puce neuronale, en fait, et qui lui permet de commander sa nouvelle main, heu, presque normalement.
C'est, fou, ça. D'accord. OK. Oui, c'est vrai que j'ai vu ça aussi, hem, surtout aussi en Asie, heu, ces technologies où tu as carrément, heu, le bras qui est ultra précis. Heu, la personne elle peut elle est vraiment, bon, heu, à équivalent de d'un d'un bras humain. Et elle peut tenir des objets, verser, heu, genre, heu, une boisson, heu, et boire, ben nor tout à fait normalement.
Mmh. Ouais. Mmh mh. C'est ça, ouais. <gasps> Ouais, carrément, ouais, ouais. C'est fou, ouais. Alors, après, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais j'imagine que toutes les personnes, heu, en situation de handicap. Ah, ils ont pas un accès hyper facile à ces technologies, enfin, en tout cas, pas les plus modernes.
Non, mais c'est c'est fou ça. Mmh. Mmh mh. Oui, c'est vrai que je suis, heu, je suis d'accord que c'est pas aussi, aujourd'hui, facile. Et notamment, mais justement, que je t'ai parlé de cette association-là, heu heu, de de personnes qui ont, ne qu'on appelle ça, heu, en fait, heu, PMR, qu'ils ont une, on va dire une mobilité réduite. Et bah heu, c'est pas auss ça ça a quand même un coût, puisqu'il faut quand même il y a un logiciel, avec une licence, heu, il y a un truc, heu, une sorte d'abonnement. Heu, le parfois, c'est des objets, hem, heu, qu'il faut, heu, bah justement, heu heu heu, payer quoi pour acheter et subvenir quoi.
Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Mmh mh. Ouais, ouais. Clairement, je pense que le le frein principal, hein, ça reste une question de budget, enfin, c'est les finances.

Oui, c'est vrai, ah oui heu à Paris, heu, c'est c'est c'est le cas de le dire heu, il y a des escaliers partout, il y a aussi bon, des escalators, mais c'est encore c'est encore, je pense, plus compliqué pour les personnes en handicap de f de prendre un escalator qu'un escalier, heu, mais ouais.
Voilà. Ouais. Ouais. Ouais. Donc ouais, ouais, non c'est vrai que les espaces publics sont pas forcément bien aménagés ou en tout cas, heu je sai en en France, on n'est peut-être pas au top à ce niveau-là. <laughs>
Oui oui, après, je pense qu'il de ce que j'ai compris, maintenant, c'est qu'ils y travaillent beaucoup, heu, même les maires, les les les les responsables des collectivités territoriales et cetera, ils mettent en place maintenant même des jardins heu, tout ce qui est fait, bon maintenant, c'est c'est un peu aussi en rapport avec heu, on va dire l'écologie, c'est un peu lié, et en fait tous les espaces s sont un peu un lieu qui va permettre l'accès à tous, donc handicapés ou non et aussi à rendre ça un peu plus, on va dire, heu, bah ouais, heu heu accessible en fait heu
Oui. Ouais. Ouais ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Mouais. Ouais, c'est ça. Cet été, tu vois, heu, quand j'étais heu au bord de la mer, j'ai même vu un système, une espèce de d'ascenseur qui permet en fait aux personnes de descendre dans l'eau. Heu. Ouais, ouais ouais. J'étais impressionnée en fait parce que, heu, bah tu vois, ils vont sur cette espèce de plateforme et ça les ça leur permet de descendre dans l'eau sans quitter leur, heu, leur fauteuil.
Oui. Mmh. D'accord. Ah ouais carrément! Oui. D'accord. Ah ouais! Donc ça veut dire même c'est des personnes qui peuvent heu, oui, donc ça, ils ont pas besoin de nager en fait, ils ont juste besoin de mettre une combinaison, j'imagine.
Ouais. Non! Exactement ouais. Après il y avait des gens il y avait des gens pour les aider tu vois, mais du coup ils étaient pas besoin, heu ils avaient pas besoin d'aide particulière pour heu aller jusqu'à l'eau.
OK, et après avoir le mmh. Intéressant. D'accord, ah bah, c'est c'est fou ça. Ah oui, ça te permet d'un peu bah d'ê d'être parce que je pense aussi que ces personnes-là, elles ressentent, heu, le fait de pas être, on va dire comme tout le monde. Du coup là heu, ouais. Mmh.
C'est pas mal hein? Quand même. Bah oui, sur la plage en plus. <gasps> Ouais. Ouais ouais.
Mmh mh. Ouais.
Après hem, tu vois, on parle de toutes ces technologies hem, on on y a accès ou ou pas trop, mais heu, est-ce que selon toi, il y a des risques de dépendance, tu vois, de ces technologies quand tu es en situation de handicap?
Ouais. En effet, oui. Mmh. Ah oui, je pense qu'une fois en fait, c'est un peu comme tout, c'est un peu comme <laughs> comme le sucre, comme je te dis c'est une fois que tu as commencé, bah ça ça ça t'aide énormément. Comme là par exemple, je le vois avec les ordinateurs dès que tu as un écran, bon, c'est OK, mais dès que tu commences à avoir 2 écrans, tu peux plus te séparer du 2e. Tu es habitué à 2 écrans. Donc là, je pense que vraiment heu, avoir ces technologies ces technologies-là, pardon, bah du coup, ça te permet d'être
Ouais. Ouais. Bah oui, ouais. C'est ça. Mmh. Ouais ouais, tout à fait, ouais. <gasps> Ouais. Ouais. Alors, ouais ça aide, mais ça peut aussi devenir une espèce d'addiction.

Ah oui, oui, oui. Bah, après tu t'en re je pense qu'une personne même qui, heu c'est vrai que j'avais vu ça aussi qui m'avait un peu intriguée, bah justement encore une fois dans l'association, c'est que, bah, une fois que la personne se sert de cette chose-là, beh elle s'en sert tout le temps. Et du coup, c'est vrai que ça devient, heu, hem, pas forcément, on va dire naturel. Du coup, tu la vois toujours avec son portable, toujours en train de scanner, toujours en train d'essayer de, tu sais, de voir les choses.
Ouais. Tout le temps, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et est-ce que ça ça, mmh si si on va un peu loin dans le raisonnement hein, bien sûr, est-ce que ça l'empêcherait pas de faire les efforts nécessaires, tu vois, pour être autonome?
Oui, oui. Bah pour, heu franchement, je peux je je suis d'accord avec ce point de vue-là, heu, puisque, ouais, heu c'est vrai que d'avoir un peu du 50-50, c'est-à-dire que tu as quand même une technologie qui va t'aider et en même temps il faut faire un effort. Mais aujourd'hui, on a des technologies qui sont tellement puissantes que tu as plus trop besoin de faire d'effort. Un peu comme les, heu, vélos électriques. Heu, une fois que t'en fais, bah, tu t'en passes plus, tu veux plus faire du manuel quoi.
Peut-être. Ouais. Ouais. Ouais. Mmh. Bah, c'est ça, hein. Ouais. Bah oui, voilà. Ouais. <laughs> Bah oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et et c'est et ça serait peut-être un peu le revers de la médaille, hein. Je sais pas ce qu'en pensent les professionnels, mais heu, de de dire: «Bah voilà, vous a vous avez beaucoup d'assistance technologique, mais du coup, heu, vous faites plus les efforts nécessaires pour, heu, bah pour, heu, essayer de, mmh, de faire des progrès».
Mmh. Mmh mh. OK. Oui. Oui, c'est c'est un peu ça. C'est on a on vient à cette question-là des risques et des limites, avoir toujours de la technologie en face le jour en fait la problématique, c'est ça, c'est le jour où il y a plus ça, donc il y a plus de réseau et coupure, heu, électrique ou un autre truc similaire, bah, tu te trouves déjà de base que tu es tu avais un handicap, là tu trouves encore plus quoi, alors que c'est vrai que les gens avant, bon, ils arrivaient quand même à s un peu plus se débrouiller, si je puis dire.
Ouais. Ouais. Bah oui. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. Ouais. Bah, tu es démunie. Ouais. Oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que c'est effectivement, si tu as une coupure de réseau, une coupure d'électricité, tu es totalement démunie finalement après.
Oui, c'est comme aujourd'hui, heu, on s'est tellement habitué au GPS, même pour faire des, heu, des 4 des 3-4 minutes à pied que si on l'enlève, bah on est un peu perdu.
Oui. Des courts trajets? <chuckles> Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un peu tout le, mmh, les, enfin, le le double tranchant de ces technologies hein. Ça aide beaucoup. Bah, ça permet, je pense, à des personnes d'être vraiment autonomes chez elles, mais il y a une contrepartie quand même.
Mmh. Oui. C'est vrai, ouais.